普段ストレスが溜まった時ってどうやって対処してますか？
はい。 ええ、そうですね。あの、ま、自分の場合はストレスを感じて溜まった時に、あの、たま、いくつかあるんですけれども、例えば、ま、家だったらですね、あの、お風呂の方で、ま、リラックスをしたりとか、あと、ま、深呼吸ま、呼吸法があるんですけども、深呼吸とかストレッチ、え、それとか、あと、散歩に出かけるとかですね、あの、自然がある場所に行くとか。
はい。 うんうん。 はい。 はい。 おお。 ああ。
それだったりとかですね、うーん、あと新しいとこに行ってみるとか、カフェに行くとか、そんな感じですね。
うんうん。 ああ。あの、新しいとこに行くと、その、ストレス解消されるっていうのは、どうどういうことなんですかね。あんまり、こう、イメージわかなくて。新しいとこではい。
あ、わかんないです？うんうん、そうですか。えっと、うん、なんなんでしょう、で、あれは、あの、すとるええ、気分転換要は、あの、になるんじゃないかなっていうところですね。あの、全然知ら知らないとことか、あの、ま、ま、飲食店とかお店とか、ま、お金がかからない、その、単に場所、うん、どっかに出かけていくとか。それで、え、ま、行ってみて、で、全然その違う空気とか、あと新しい
ああ。 はいはい。ああ、なるほど。 うんうん。 はい。 ほう。 うん、ふん、ふ。
ものとかを感じてみたら、あの、ま、う何かその嫌なこととか、その、そういうストレスをを、まあ、その時、一時的に忘れられると。
ああ。 うん、うん。 あ、なるほど、そういう感じなんですね。もうガラッと気分を変えて、全然知らないとこに行ってみる、みたいな感じなんですね。
あ、そうですね。はい、そういうところです。はい。
ああ。 ちなみに、ご自身がストレスが溜まるっていうのは、どういう理由とか、どういう時が多いんですか？
えっと、ストレスが溜まる時っていうのは、例えば、ま、仕事でその、自分が思うように、ま、いかなかったりとか。あと、ま、人間関係ですよね。あ、職場の関係もあれば、ああ、ま、プライベート。ま、友人関係ということも、ありますしね。
うん。 ああ。 はい。 うん、うん。 はい。 ああ。 はい。ああ、じゃあ、結構なんかこう、なんていうか、仕事でも私生活でも、意外とストレス溜まることが、結構多かったりされるんですね。
そうなんですよね。だから、ええ、まあ、何かとね、その、ま、やり取り、他人なんで。ええ、ま、他人をね、ちょっと変えることっていうのは、なかなかできないし。他人の考えてることとか、ああ、その性格とかっていうと、もう自分とはね、やっぱり違いますので。
うん。 はい。 ああ。 はい。 あ、そうですよね。
まあ、しね、知らず知らずのうちに、やっぱり何かしらその、ストレスっていうのを、感じてしまうんじゃないでしょうかね。自分の場合も、結構何て言うんでしょう、この人は何を考えてるんだろうか、とか、うん、それはどういう意味なんだろう、ってこう、うん、なんでしょうね、こう自然と、ポッて、う、こう、考えてしまうような。まあ、その人の癖なんのかもしれませんけど、うーん、ま、そうやってね、ええ、考えてしまうこともありますね。
うーん。 うん。 うんうん。 はい。 あ。 なんかこう、ご自身としては、こう仕事の疲れとかから来るストレスと、人間関係のストレスだったら、どっちの方がより、ちょっと自分には、重たい感じになりますか？
はい。 うーん、重たいと言えば、ああそうですね。やっぱり、人間関係の方じゃないかな、と思いますね。
うんうん。そうですよね。なんか人間関係のストレスって、こう、なんていうか、即効性がないじゃないですか？こう割とこう、引きずるというか。
うん。 はい。そうでね。
そういうなんか、結構難しいストレスに対して、なんかどうやって、継続的に対処しないんじゃないですか。
うんと、まあ、う、即効性というのは、ちょっとね、やっぱりあの 人を変えるっていうことはできないし、やっぱりぼう、その場その場で、ええ、何とかやり過ごす、まあ、自分の中で消化をしていくと
はい。 うんうん。 はい。 うん。
いうことだし、あと、まあ、人の、うああまり考えすぎないことっていうのも、ちょっと、おお、まあ、そういうアドバイスがあったりとかも、ありますけど。ま、そう言われてみればね、あの、そうかなとも思いますけど。なかなかね、ストレスをその、完全にゼロにするっていうこともできないし、長期的なその、対策ですか？
ああ。 はい。 うん、うん。 はい。 そうです、なんかこう、ま、対策っていうとあれですけど、こうなんか普段、あの、ま、例えばストレスを受けたら、こう気分転換するっていうのは、こう対対処的なこうですじゃないですか。じゃなくて、こうなんかストレスに強い自分を作るために普段から心がけてるみたいな、なんかそういう、なんていうんですかね、習慣みたいなのってありますか？
はい。 はい。 はい。 ま、そうですね。 ああ、あのね、男性ホルモンを増やすという意味で、あの筋トレっていうのををやりまして。
はい。 はい。 はあ。 はい。
ま、あの何でしょう、テストステロンですか、要は、あのを増やすと、そのストレスに強くなるとかって聞いたことがあったので、それをあの、やりましたけど
ああ、はい。 はい。 へえ。 はい。
まあ、えっと、しないする前よりかは強くはなったのかなっていうふうには思いますけど、まあ、完全にね、その、お自分は強くなったとか、あ、何が来ても大丈夫というわけではちょっとね、ええ、自分の場合はないですね。ただ、あのやるには、あの、やった方がいいんじゃないかなと思います。はい。
うんうん。 ほお。 んん、うん。 そうですね。え、その話ちょっと初めて聞いたんで、すごい興味あるんですけど、男性ホルモンだけど、女性でも筋トレしたらある程度は効果がじゃあきっと得られるんですかね、それ。へえ、そうなんですか。ほお。はい。
はい。 あ、あるそうですよ。あのはい、テストステロンはあの女性にも男性ホルモンあるので、ええ、それをやると、あ、えっと、なんかいろいろ嬉しい効果があるみたいですよ。
はい。 あ、そうなんですね。ちょっとそれはいい情報ありがとうございます。へえ、知らなかったです。はい。そっか、でもストレスってやっぱりこう一人で抱え込んでても解消できない時ってどうしてもあったりするじゃないですか。そういう時に、例えばご家族だったり、あとは職場の人とか頼ったりとかってされる方ですか？
はい。 あ、良かったです。ん。 はい。 はい。 あとね、やっぱりここなんですけど、あまり、あ、結論から言うとあまり頼りたくはない派ですね。な
はい。 あ、そうなんですね。ふんふん。はい。
どうしてかっていうと、やっぱりその ストレスの話とか
うん。
あんまり気持ちのいい話では、やっぱりないはずなんですよね。なから、それをして、その人になんかこう頼ってですね。うーん、人に負担をかけるのはちょっと申し訳ないなとか、あと嫌だなとか、人ま、人に人にじゃない、えっと自分がされてちょっとね、こう嫌なことっていうのは人にしたくないっていう、うう、ま、ポリシーの人間なので、あんまり、う、頼りたくはないなっていうので、やっぱり自分の中でやっぱり考えることが多いですね。
ああ、はい。 う、ふん。 はい。 ああ。 はあ。 あ、なるほど。いや、でもそれはすごい自分の中で解決しようっていうのは、なんかやっぱりいいことだなって思うので、そうなんですね。うんうんうん。
ええ。 うーん、なので、うん、やっぱり、いま、ほんとはあの、ね、なんか頼り方とか、他に、他の人に上手なその頼り方っていうのが、まあ、できればいいんですけど、どうーん、なんかね、昔からなかなかその頼り方っていうのが、うう、まあ、下手だなっていうところでも、まあ、そういう性格っていうのもあるんだと思いますよね。
はい。 うん。 ああ。 ふーん、じゃ、なんかこう、あんまりストレス解消の方法として、あの、例えばお友達と飲みに行って愚痴を吐くとか、そういう解消方法はあんましない感じですか？
うーん、ま、そうですね。それもあるんかもしれませんけど、自分の場合はちょっとないですよね。あんまり人に言いたくないし、その、そういう話題もあんまり、うん、出したくないなっていう。
ああ。 うんうん。 あ、いや、でもそれめっちゃいいと思います。なんかいますよね、すごいストレス解消のために飲み会で愚痴る人みたいな。
ああ、だから、そういうのすされるのもね、ちょっとい嫌な方、お私の場合ですけど、そのあんまりされたくない方なので、そういうのを見てたら、あんまり同じことを自分がしたくないなっていうのが、やっぱりどっかであるんでしょうね。
そうですよね。うん、ふん。 はい。 はい。 あ、そうですね。いや、それ、あの、すごい素晴らしいと思います。はい。
あ、ありがとうございます。
やっぱりでも、ストレスってこう、人によって、何だろうな、すごい抱え込んじゃって、なかなか解消するのが、下手な人っているじゃないですか？
うん、はい。
で、そういう人に、なんかこう、なんだろう、考え方とか切り替え方の、アドバイスとかあったら、ぜひ教えて欲しいんですけど。
そうですね。切り替え方とかだったら、やっぱりその、まあ、自分も完璧ではないと思うんですけど。なんとかそれなりに、その自分に合うような、そのストレスの解消法というのを、まあ、し調べる。どんなのがあるんだろ、って調べてみるとか、まあ、YouTube とか、ネットで今の時代、ま、色々あるはずなので。ま、調べてみて、やっぱり自分で試してみるということじゃないかなと思います。あの、今までやってみた中でも
はい。 うん、うん。 はい。 うんうんうん。ああ、はい。 うんうんうん。 はい。 ああ。 はい。
これはちょっとどうだろう、合わないな、難しいなって言ってやめていった、た例えば瞑想とかですね。
ああ。
あの、瞑想っていうのをやってみましたけど、なんかね、自分いまいち、ええ、う、なんかしっくりこないと言いますか。
はい。 あ、そうなんですか、うん。 へえ。なんかね、瞑想ってよく、最近流行ってるというかね、よくストレス解消で聞きますけど、あんまりでした？
え。 うん。なんか、転換できたのは気分転換になったのか、ストレスが解消できたのかどうか、ちょっとわからない。なんか、集中しないといけないっていうのが逆にプレッシャーに、なんか、なって。ああ、ん、集中できない方が、なんかストレスになってしまって。それで、あの、途中で、それはもう、ちょっと、自分に合わないなっていうことで。合う方は合うんだと思いますよ、きっと。
はい。 ああ、なるほど。 ふんふん。 はい。 あ、そっか、なるほど。なんかね、こう、あんまり、こう、瞑想 いいよっていうアドバイスを見るけど、実際にこうやって、感想とかを聞いたことなかったんで。確かにそうですね。合う人合わない人、いますもんね、きっと。うんうん。
うん。 ま、そうですね。あの、瞑想に限らず、その、うーん、なんですか、その、ストレス解消、これがいいよって言われても、ほほんとにその人に合うかどうかっていうのは、やっぱり、ま、再現性という意味でも、ご自身で1回試された方が、ああ、これがいいなっていうのが、あるんじゃないでしょうかね。
はい。 うーん。 はい。 ううーん、そうですね。確かに、こう、人それぞれ自分に合った方法でやってるみるっていうのが一番ですもんね。
そうですね。で、うーんと、ま、自分の一番の、その、すま、お勧め方法って言います自分に合ってるっていう、ま、私の話では
はい。 あ、ぜひ聞きたいです。はい。
ただ、あの、まあ、やっぱお風呂。お風呂にその、アロマオイルを入れて、それで、ま、リラックスをするっていう
うんうん。 おお。
ことですね。結局、お風呂って、まあ、ま、自分のお家のお風呂になるわけで、やっぱりその、外界のそのストレスとか、そのね、人とかもやっぱりいないところで、あの、お風呂に入って、それで、ま、血行も良くなって。で、筋肉も、まあ、いい感じで、その、緩んでくると。だいたい10分から15分ぐらいですね。あの、浸かってるのは。
いいですね。うん。 はい。 うんうん。 はい。 おお。 うんうん。 はい。 アロマオイルって、あの、おすすめの香りってあります？リラックスするのに。何がお気に入りですか？
はい。 あ。 あ、あの、リラックス効果のあるものとして、あの、ラベンダーを使ってます。
おお、ラベンダーですか。なんか、安眠とかに効くって、なんか、聞いたことあるんですけど。
あ、そうですね。その、その効果もあると言われてますよね。だから、あの、まあ、その、お風呂にバスタブに垂らして、それで、ま、蒸気を、ま、吸うと。それで
うん、うん。 はい。 うんうん。 おお。
ま、そのまま、その、リラックス効果を、その場で得られるし。ま、血行も良くなって、それで、まあ、二重に効果があって。ええ、ま、いいなと。自分は、あ、それがやっぱり一番ですかね。
はい。 はい。 ふんふん。 うん。なんかこう、お風呂の時間に、そうやってリラックスタイムを設けると、なんかこう、1日の区切りみたいにも感じて、いいですよね。
あ、そうですね。お風呂はちょっと、入る前はね、あの「ああ、めんどくさいかな」っていう時もあるんですけど。お風呂に入った後に「ああ、お風呂面倒くさかったな」っていうことは、多分思わないので。
うんうん。 はい。 <chuckles> そうですね。うん。 確かに、はい。
ええ。なので、やっぱり、あの、お風呂はおすすめなのと、まあ
うんうん。
う、その中で、深呼吸をするとか、ストレッチ。
はい。
ていうのが、やっぱり、それはお風呂の中でもできるし、あの、お部屋の方でも、その、ま、横になったりとかですね、その、ベッドに横になったりとか、あと、ま、ストレッチだったらそのお部屋の方で、ええ、まあ、床になんかべたっとこう仰向けになったりとか、その、腕を伸ばしたりとか、いろんな体勢で、ええ、ストレッチをできるので、お風呂とは違ってですね。
ほう。 はい。 はい。 うんうん。 はい。 ああ。 うんうん。 はい。ああ、やっぱりじゃあ、そういうなんか、体とか嗅覚とかにこう働きかけることで、しっかりリフレッシュできてストレス解消できるって感じなんですね。
ああ、そうですね。やっぱり、うん、やっぱりこう、なんかリラックス、こう伸ばすとか、あと呼吸、深呼吸だったら、えっと、よんびょう吸って、4秒止めて、4秒吐くとかいってく、あの、あえてそのペース、呼吸のペースを遅くするっていう、そういうのがいいそうです。
はい。 うんうん。 おお。 はい。あ、そうなんですね。ちょっとあの、今日は色々と有益な情報をいただいて、どうもありがとうございました。
はい、あ、ありがとうございあの、あとあと筋トレ筋トレは太ももが一番いいです。だからスクワットをしてください。それがはい。なのでぜひお試しください。
はい。 あ。 分かりました。はい、ありがとうございます。 はい、頑張ってみます。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、失礼します。
ぜんします。